はい。休日の過ごし方、アクティブとリラックス、お好みはどちらでしょうか？
休日ですか、はい。 えっと、ま、どっちも、どっちなんですね。どっちが好きってことはないんですけど、なんか土曜日にすごいアクティブな、ま、あの、予定を入れてたら、日曜日はリラックスしたいなと思うんですね。
ええ。 はい。 ええ。 あ、全く一緒です。<laughs> はい。
そうですよね。で、できればアクティブなのは日曜日に持って行きたくないんですよ。ななんか、うん。月曜日から仕事が始まるから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
できたら、あの日曜日は、ま、アクティブに過ごしたとしても、なんかもうごじろくじ以降は、なんかゆっくりしたいなっていう感じで、あの、予定を入れてます。
はい。 はい。 ええええ。 あ、そうですよね。私もちょっと
うーんうーん。 はい。
まあまあ、あの、学生時代とかはまだね、あの体力もありありだったので、土日出ずっぱりでも全然気になってなかったですけど、それから、あの早幾年って感じで <laughs> なんかそこそこいい年齢になってくると、別にその週末お出かけするのは全然いいんですけど
ああ、そうそうですね。うんうん。 ああ、はい。うーん。 <laughs> うーん。 はい。うん。
やっぱり、どっちね、おっしゃるように、ほんと、どちらか1日は家でゆっくりしたいって思っているところがありまして
うん。 あ、そうですね。一緒です。
だから、まあ、どっちも好きっていう感じですかね。あの、ただ、2日間ほんとに家でずっといると、なんか、それはそれでもったいなかったかなっていう気にもなっちゃうので
あ、うんうん。 確かに。そうですよね。だから、どっちかはなるべくこう、ま、どっか遠出するとか、もしくはなんかちょっと、あの、何かをしに行くっていうのは、だいたいその予定は土曜日ですね。でね。
はい。はい。 ええええ。 はい。 ええ、私もですね、例えば友達と、あの、会ってご飯食べに行ったりとかですかね。そういうのも、はい。
あ、そうですね。そうですね。うん。だから、だいたい予定を入れたいのは、まあ、だいたい、なんか、週末の気分になるのって、金曜日の夕方からじゃないですか。
あ、もう、一番ワクワクし出す時間帯ですよね。はい。
うーん、ですよね。もう金曜日の、なんか、3時とか4時頃とかになってきたら、もう、私ほとんど仕事身に入ってないですもんね、もう。<laughs>
はい。はい。 <laughs> もう、早くも解放感が始まってるわけですね。
うん、なんか、全体的に、こう、ま、今ね、あの、お仕事をされてるのも、まあ、その、どこかに所属してっていう感じではないと思うんですけど、ま、あの、私は、ま、会社員でやってるので、なんかね、金曜日って、もう全体的にみんながなんか、やる気なさそうなんですよ。
はい。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 <laughs>
そうさ。で、なんかなんかうんうん。
なんかあれですよね、会社によっては金曜日はもう半日だけっていうところもありますしね。
そうなんですよ。とかなんか、あの、金曜日はあの、会議を入れちゃいけないとかね。
はい。 あ、そういうところもあるんですね。はい。
うーん。なんで、なんかあの、もう気分的にみんな結構その週末に向けてこう助走し出すみたいな。なんか <laughs> そうそう。そゆかんじの助走、ね、結構ね、だからもうそこに向けて、なので、多分まあ、あの、私がだいたいやるのは金曜日の夜に、まあ、出かける用事を、ま、入れて、で、なんか土曜日とか日曜日って丸一日あるから、なんか夜に予定入れるよりもなんか昼間に入れたいんですよね、なんか。うん、なんか例えばあの、なんかスポーツをするとか、その昼間にしか太陽のもとでしかできないことを、結構その土日にのお昼間に入れるっていう感じですね、うーん。
<laughs> 助走っていいですね、表現が。はい。 はい。 はい。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
うーん、なんかねうん、はい。
あの、主にアクティブな日お日は何をなさります？どんな活動をされてるんですか？
えっと、ま、なんか、ま、そんなに上手じゃないんですけど、なんかちょっとゴルフやってみたりとか
ええ。 ああ、素敵ですね。
うん、なんか外で遊べることですよね、とか、なんかあの今ピックルボールって流行ってますよね？なんかあの、<swallows> テニスとバトミントンの間みたいなやつ。
あああああ。 あ、そんなのがあるんですね。すいません、あんまあまりちょっと知らなくって。
あるんですね。 ま、なんかそういう感じのことをちょっと、まあ、しに行ったりとか、で、ああいうのって外なんですね。だからそれこそほんとにあの、ビーチに行ったりとかうん、もうあれは夜よりもやっぱ昼間になりますよね。なんかちょっと水辺に行ったりとか。
ええええ。 ええ。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 あ、そうですね。ま、夜の海ってちょっと怖いイメージありますけど。
うん。だかす夜の海怖いですよね。なんかあの、夜の海でもこう海辺にたくさんなんかレストランとか、なんかそういうところがあるところだったら、ま、ビーチに行くっていうよりかは、ま、海沿いのなんかレストランとかなんか、カフェとかなんかに行くっていうのはありですけどね。だけどね、いいですよね。だかなんかこう、何ていうのかな、なんかボードウォークみたいなのがあって、で、そこを夜にちょっと、ああいうとこって結構なんかちっちゃい店があったりするじゃないですか。うん、ね。だからそういうところをちょっとまあ、歩きに行くとかっていう感じだったら夜もありだと思うんですけど。
ええ。 ええ。 あ。 はい。ああ、それはすすごく素敵ですよね。はい。ええ。 ええええ。はい。 ああ、はい、そうですね。はい。 ああ。 あいそういう夜のレストランの週末、ね、皆さん、あ、ここ行きなさってて、こうね、こう
ね。 うん、いいいですよね。
あら、雰囲気、好きすごく好きです。私そういうはい、はい。
いいですよね。で、なんか昔、結構ビーチの近くに住んでたんですね。ほんとに車でじゅっぷんか15分ぐらいのところに住んでてめちゃくちゃ近かったんですよ。で、その時は、ま、昼間、まあ、ビーチで遊んで、で、一旦まあ、帰ってきてご飯食べて、で、なんか結構美味しいアイスクリームパーラーみたいな、ほんとちっちゃいとこなんですけどなんかね、そうなんですよ。で、そういうとこでちょっとなんかアイスクリームを買って、なんかこう歩きながら、別に、全然、だからお金のかからない遊び方っていうか
あ、はい。 え、めちゃくちゃ近いですね。 はい。 ええ。 はい。 ああ、素敵かも、ビーチのね、近くのはい。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
あの、ご飯は家で食べるんですよ。で、あの、アイスクリームを食べに、なんかまたそのビーチの近くまで行くみたいな。うん。
あ、はい。 ああ、いや、それはそれですごくなんかあの、ね、楽しそうですけど
うんうん。 ですよね。今はなんかもう、海から離れたところ、海まで行くのになんか1時間半とかぐらいかかるから、うーん、なんか、だから海行くってなったら結構時間こうもあの、決めて行くっていう感じですよね。
はい。 ああ。 ええええ。 あ。そこまで気軽に行ける感じではないですね、1時間半ですとね。はい。
そうですよね。いちじかんはんだったら。で、あとやっぱりなんか10分、15分だったら、もうなんもやることないから、じゃあビーチ行くかみたいになるんですけど。ね、だけど1時間半かけてってなると、ちょっとなんかあの、お出かけみたいな感じになりますよね。
ええ。 ええええ。 ああ、そうですよね。 そうですね。ま、小旅行気分みたいな感じになっちゃいますよね。ええ。
ですよね。うん。で、なんかいうん、す1時間半かけていくと、なんか海って結構ほらなんか、砂が結構あれだったり、ベタベタしたりするじゃないですか。うーん、だからほんと近い時は良かったんですよ。もう、ばいベタベタのままで帰ってきて、もう家でシャワー浴びてみたいなことができたんですけど、なんか1時間半かけてせっかく行ったのに、なんか海だけで帰ってくるのも嫌だしなみたいな。
ええ。 ええ、そうですよね。 はい。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 あ、そりゃそうなりますよね、もったいないって言いますか、はい。
ねえ。ですよね。何かでも、そアクティブな、あの過ごし方とリラックスする時の過ごし方ってなんかお好きなのってあります？なんか。
あ、私はねアクティブと言っても、外にで出ることが私にとってのアクティブで、特に運動とかは、あんまり外でしないんですけど、まあまあ、お散歩とかはしますけど。ええ、ただ先ほどおっしゃってたような、なんかこうね、あのゴルフですとか、あの、そういった、何か競技をするってことはまずなくて、今のところ。ま、あの私が行の出没するところは大体美術館ですとか、ギャラリーですとか、そっち関係か、あとまあちょっと大きい公園ですとか。
はい。はい。 うんうん-うんうん。はい。 ええ。 うん、いいですよね、気持ちいですよね。うん。 はいはい。 うーん、はい、はい。 ああ、うーん、うん。 はいはいはい。 ああ綺麗な公園ありますからね、こっちはね。うーん。
あ、そうなんです。まあね、もう一言で言えば地味ですよね、極めて。<laughs>
いや、私もかなり地味だと思います。そんな派手な週末。
あ、いえ、でもゴルフなんてすごく素敵じゃないですか。ウェアとかもね、素敵なのをお召しになられて、はい。
いや。 だけどね、私がいるところってすっごい安くてゴルフできるんですよ。もうそんなね、あのあの思い描いてらっしゃるような、綺麗なゴルフ場じゃないんです。もう車がそれこそもうすぐ横ビュンビュン走ってるようなところで、なんか。
あ、ええ。 ええ。 ええ。 あ、そんなところあるんですか？
あるあるんですよ。で、安いし、安いんです。うん。だから全然なんか上手じゃなくても。
へえ。 お、そうなんですね。はい。 ええ。
全然いいですし、あの、そんななんか、ゴルフのなんかすごいクラブに入ってるとか、そんなんじゃないんですよ。もう本当にもう、なんかゴルフ場がいろんなところにあるから、結構みんな気楽に行くんですよ。なんか下手くそでも。
はい。 はい。 あれって、そそこってちゃんとあのコースになってるんですよね？
あ、そうなんす。コースになってるんです、ちゃんと。
あ、へえ、その横 が走って、ええ、だとちょっと想像つかないんですけど。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
んふ、もうだからあのす本当にカジュアルなゴルフ場なんですね。で、なんか、テレビとかで見てるとすっごい芝生が綺麗で、もうなんか、ね、なんかこう、すごい綺麗なセットアップになってるじゃないですか、ゴルフするとこって。
はい。 ああ。 ええ。 あ、はい、もうなん本当になんとかカントリークラブっていう呼び名がふさわしいような。
そうそうそう。そ、うん。 あ、もう全然です。もうなんかあのそれこそ安いところとかなんか、芝生とか枯れてたりしますもん。
あ、そうなんですね。 はい。 <laughs>
だそういうそういう感じです。だから本当にもう、あの、ま、前の日とかに、だいたい朝って混んでるんです。早朝ってやっぱ暑いのが嫌な人は朝にやっぱり行くんですよ、夏場とかはね。で、私みたいに下手くそな人は、もう、あの暑くてもいいんです。もうなんか、きゅあのハーフコースだけ回ってハーフホールだけ回ってやるっていう感じなんで、もう本当に安くても前の日から予約取って、じゃフラット行こうかみたいな感じで行ってます。
ああ。 はい。 ええ。 ああ、夏場とかは、はい。ええ。 はい。 ええ。はい。 はい。 はい。 はあ、じゃあ、ウエアとかも皆さんそんなにこだわってらっしゃるわけでもなく。
うん、だから全然高級じゃない。 ああ、ざます。もう、普通普通の格好で行ってます、もう。はい。
あ、そうなんですね。
うん、そうです。で、なんか、ま、私は自分のクラブがあるんですけど、でもそんないいクラブじゃないですよ。本当に安いクラブなんですけど、うん、たたぶんだから本格的にされてる方は、ああいう綺麗なもう、芝生がもう、み青々としているようなとこで多分されると思うんですけど。私はもう本当に。
へえ。 はい。 ええ。 はい。 あ、ごめんごめんなさい、なんかすごい恥ずかしい質問なんですけど、そういう、ゴルフ場って、いわゆるキャディーさんみたいな方はいらっしゃるんですか？
あ、はいはい。 はい。 あ、もういないですいないです。もう自分で全部やるんですよ。
あ、そうなんですね。
そらそうです。もうそんなそんな、だからたぶん、あの、高級なところとか、あとはその、日本とかのゴルフクラブってすごいじゃないですか。なんか、特別な感じするじゃないですか。あ、もう。
はい。 ええ。 えええ。 もうまあ、立派なね、大人の遊び場っていうイメージですけど。
ううん。あ、うん、あ、もう全然、全然です、もう。私がやってるのは、うん、もうあのみ見ら見たら、ま、あのちゃんとゴルフにはなってるんですけど、ゴルフ場だし、あれなんですけど。全然もう、あの、ちょっと芝生が茶色くなってるようなところがあったりとか。
あ、そうなんですね。 はい。 ええ。はい。 ああ。
はい。
ま、じゃあ、それなりのメンテナンスっていう感じなんですね。
やすうん。 そうですね。うん。だから本当にうちの近所にいくつかあるところで、じゃ、ま、ここ空いてるからここに行こうかみたいな感じで。
ええええ。 ええ。 ああ、なるほど。
そうなんです。うーん。だから、そうですね。
ええ、いや、なんかちょっと意外でした。<chuckles>
うん、なんかだから、あの私もこの辺に引っ越してくるまでは、あの、ゴルフって結構敷居高いのかなと思ってたんですけど。
ええ。 ええ。 あ、はい。
だけど、なんかこう、様子を見てると、結構みんなカジュアルに行ってるから。あ、だったら私も、あの、これぐらいで出来るんだったら、やってみようかなと思って、やり出したんです。
あ、はい。 ああ、なるほど。
うーん。だけど、なんか運動を兼ねて、なんか外でね、体を動かしてってなると、まあまあ、あの、健康にもいいので。
はい。 はい。 ええええ。 あ、そうですよね。いい気分転換にもなるでしょうし。
うーん。 そうなんですよね。だから逆に私、美術館とかそういう所には、全然行ってないです。だからそれは、心の健康に
ええええ。 はい。 ああ。
なんか良さそうですよね。なんか、うーん。
そうですね。 で、私が一番好きな所は、まあ、なんか、かなり広いので。
はい。 うーん。
いちにち居ようと思えば、全然、もう、い逆にいちにちでも、回り切れないぐらいなんですよ。ほんと隅から隅までじっくり見ようと思ったら。なので、まあ、運動にはなってるか分かりませんけど、結構歩きますね、館内を。
うーん。 はいはい。うん。ええええ。 うん。 で、結構、そのあの、期間によって、あの、展示されているものとか変わるんですよね、ああいうのって。うーん。
はい。 あ、えっと、一部変わってます。ただ、常設のものもあるので、それはいつ行っても同じ感じですね。はい。
はい。 ああ、ま、でもなんか、そういうなんか自分の好きな、あの、ね、ああいう作家の人とかなんかテーマのものが来たりとかすると、そういうとこに行くのもいいですよね。うーん。
はい。 ええ。 あ、そうなんですよね。ただあのね、活動って、運動にはなってないので、まあちょっと、それは別になんか考えた方がいいかなと思ってますけど。
うん、うん。 まあ、でも、なんか、あの、なんていうのかな、なんか落ち着いた感じで、こうね、なんかリラックスしながら、で、それでなおかつなんか結構刺激もクリエイティブな刺激も得られるから、結構いいですよね。
はい。 はい。 はい。 そうなんですよね。私にとっては結構、心身リラックスできる場所ではあるかなって思ってまして、たので、はい、ななんかお話聞いてたらちょっとゴルフもチャレンジしたい気もしまししてきましたけど。
うん。 うんうんうんうん。うんうんうん。そうですね。 あ、いいですよ。ぜひおすすめです。本当、一度やってみてください。はい。ありがとうございました。